Trời ơi! Kiểu như, dạo này mình cảm thấy rất là trống rỗng luôn á, như kiểu, mọi thứ nó diễn ra bình thường nha. Nhưng mà bên trong mình á, là cảm thấy là nó, kiểu, nó vô vọng ấy, với lại nó chẳng có gì cả. Có những lúc mình buồn mà mình cũng không hiểu lý do vì sao. Và cái cảm cái cảm xúc đó ấy, nó cứ kéo dài mãi thôi. Cho nên là <smacks lips> mình thấy là, ừm, rất là khó để mình mình chấp nhận cái điều đó luôn ấy.
Ừm. Ừm. À, vậy hả bạn? Thực sự là mình rất là tiếc khi mà nghe bạn chia sẻ về, ờ, những cái cảm giác như thế này. À, nhưng mà không sao đâu, bạn ạ. À, ai cũng có những cái lúc mà có những cái cảm giác giống như bạn bây giờ đây này. À, thì bạn cũng không phải là, à, cô đơn đâu nha. Cũng không có gì đáng lo lắng đâu, chúng ta sẽ cùng, ờ, tìm cách để mà, à, cải thiện nó nha. Vậy bạn có thể mô tả rõ hơn nữa đi, là bạn đã cảm thấy cái cảm giác như thế này, nó đã kéo dài bao lâu rồi?
Ừm. Ừm. Ừm. Ồ! Ừm. Ờ, mình nghĩ là nó, kiểu như, nó bị tích tụ á. Tầm khoảng là mấy tháng từ cái lúc mà mình mình từ Việt Nam sang lại đây á, thì t tầm khoảng là mấy tháng, ừm, ờ, kiểu, 3-4 tháng nay nó cứ, kiểu, ờ, <tsk> nó tích tụ á. Sau đó là cái công việc thì ổn nha, ý là, ừm, trộm vía công việc của mình thì ổn, mọi thứ nó bình thường nhưng mà mình cứ cảm giác như là bị mất phương hướng á. Có lúc mình muốn muốn khóc luôn á, nhưng mà mình tự chặn cái cảm xúc đó lại, và mình mình mình phải, kiểu như là, ờ, nói với bản thân mình rằng là, à, mình phải ổn, mình phải ổn, mình phải ổn. Nhưng mà thực ra thì sâu thẳm trong cái trong cái bên trong của mình ấy, thì mình thấy là nó không ổn một chút nào luôn.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ờ, vậy thì gần đây có cái sự kiện nào hay là có cái sự thay đổi nào không? Mà nó có liên quan mà, ờ, ví dụ như là nó đả kích, hay là có cái điều gì đó ở trong cuộc sống của bạn này?
À. Sự kiện hay thay đổi hả? Chắc là nói chung là về vấn đề, ờ, tình cảm ấy thì, ờ, mình có tình cảm với một bạn nhưng mà bạn đó lại có một cái công việc, ừm, nói chung là cái công việc khá là tốt ấy, mới, cho nên bạn đó được, ừm, công ty cho đi Mỹ để mà làm luôn. Đó, rồi, kiểu, duyên tụi mình nó bị lỡ, ờ, cho nên mình khá kiểu, cũng rất là buồn về cái đó nè. Còn, à, công việc của mình ấy thì nó cũng cũng ổn ổn, cũng bình bình, chỉ là cái công việc tay trái của mình là mình làm sáng tạo nội dung thì nó cũng không có được tương tác nhiều như hồi xưa nữa thôi, cho nên là với lại mình cảm thấy mình bị lười ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ờ, có nghĩa rằng là về công việc thì cơ bản là cũng không sao cả, đúng không? Gọi là cũng có một chút công việc nó không có được như ý thôi, nhưng mà về mặt mối quan hệ thì, ờ, gọi là, bạn cũng đang gặp, ờ, ừm, gọi là, cũng vừa mới xảy ra một cái chuyện là hơi buồn một chút, đúng không? Ờ, thì, à, điều này thì có lẽ là cũng cũng có thể rằng là nó là cái nguyên nhân để khiến cho bạn mà cảm thấy rằng hơi trống rỗng và mất phương hướng vào lúc này, tại vì là bạn vừa mới trải qua một, ờ, sự, ờ, tan vỡ mà. Nhưng mà không sao hết bạn ha, chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua mà. Đó, cố lên ha! Ờ.
Ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Ờ. Ờ, tại vì, kiểu, kiểu, mình biết là mọi chuyện nó sẽ qua ấy nhưng mà mình cứ suy nghĩ về nó hoài luôn á, kiểu như là, mỗi lần mình mình nghĩ về về bạn đó á thì mình cảm thấy rất là buồn luôn á, và mình sẽ không có tập trung vào những cái công việc của mình nữa á.
Ừm. Ừ. À, ừm, rồi thế cho mình hỏi thêm một chút là bạn ấy chuyển đi Mỹ, rằng là bạn ấy sẽ định cư ở đó luôn hả, bản đi lâu dài luôn và không trở về nữa, đúng không? Không trở về Việt Nam làm việc nữa.
Ừm. Ờ. Chắc ừm, chắc là sẽ như thế. Tại vì đi công việc mà thầy đi ít nhất thì cũng phải là 5 năm hơn. Sau đó là bạn đó sẽ không có định sẽ về Việt Nam luôn mà sẽ, ờ, sẽ ở lại hoặc là, ờ, kiểu, định cư ở một nước khác ấy. Ừm.
Ừm. Ừm, ừm. Rồi mình hiểu rồi. Ừm, thôi, không sao hết, bạn ạ. À, con người mà, ai cũng có một cái duyên. Ờ, duyên đến thì mình vui vẻ, còn duyên đi thì mình cũng hoan hỉ thôi, đúng không bạn? Nghĩ thoáng lên một chút. Ừm, thế thì cái cảm xúc á ừ, cái cảm xúc trống rỗng này của bạn ấy, thì nó đang ảnh hưởng thế nào đến cái sinh hoạt của bạn rồi? Về giấc ngủ này, về ăn uống này, hay là về các việc học nữa chẳng hạn?
Ừm. Ừm, à, phải nghĩ thoáng Thật ra là vì, ờ, mình thấy nhá, cái cảm giác trống rỗng này á, ừm, đối với lại cái cái giấc ngủ và ăn uống của mình thì mình thấy nó nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm á. Kiểu như mình vẫn có thể ngủ ngon nè hoặc là mình ăn uống cũng điều độ. Thật ra là, kiểu, mình là một người khá là thích ăn á ừm, mình không có bỏ ăn hay cái gì kể cả đâu. <laughs> Tại vì mình thích ăn, <laughs> mình thích ăn cực kỳ luôn. <laughs> Ừm. Tuy nhiên á, thì nó là ảnh hưởng đến cái việc học của mình thật. Tại vì mình thấy trống rỗng quá mặc dù là mình muốn học nhiều thứ lắm nha, nhưng mà á hả, cứ bị trì hoãn ấy. Rồi, kiểu như là, lâu lâu mình ngồi mình thẫn thờ mình cứ nghĩ đi đâu đâu á, hoặc là mình sẽ lướt điện thoại trong trong vô thức ấy bạn. Đó. Cho nên là nó sẽ, kiểu, làm chậm trễ đi những cái mục tiêu mà mình đã đề ra trong năm nay nữa nè. Đó, kiểu vậy á.
Ừm. Ừm. Ừm. Thế thì rất là tốt. Ừ, ừ, vậy thì tốt quá rồi. <laughs> Ừ. Ừm, ừm. Rồi mình hiểu rồi. Ờ, vậy là, ừm, cái cảm xúc này nó nó khiến cho bạn là không có tập trung vào cái việc học nữa này. Cái cảm xúc của bạn là cứ hay mơ hồ đi, đúng không? Thì có lẽ đây cũng là cái nguyên nhân này khiến cho cái việc mà bạn sáng tạo nội dung nó cũng không có được là hay cho lắm. Tại vì là, à, tâm trạng như thế này thì làm sao mà có thể có được cái ý tưởng nó được, ừm, ờ, được hoàn hảo được, đúng không bạn? Đấy, thì có nghĩa là cũng ảnh hưởng nhiều đến cả công việc nữa rồi này. Đấy, xem ra là cũng, ơ, căng đó nha. À, vậy thì, ờ, ngoài những cái điều này ra ấy, thì, ờ, bạn thấy rằng là những cái cảm xúc này ấy, ờ, nó, ơ, nó có còn gây ra cho bạn, ờ, thêm cái cái cái hệ quả nào, ờ, khác nữa không?
Ừm. Đúng rồi á. Ừm. Đúng rồi á. Ừm. Hệ quả hả? Mình thấy á là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái công việc của mình với hiệu suất của của của mình á. Tại vì mình cũng có ý định là sẽ đi du học hoặc là sẽ đi nước ngoài tiếp á. Tại vì hiện tại thì mình cũng hông có ở Việt Nam, nhưng mà mình muốn đi, kiểu như là, đi hoài, đi hoài, đi lâu hoài luôn, nhưng mà, kiểu, mình hông có tập trung để mà tìm kiếm những cái cơ hội mới nè, với lại là học học m học những cái mới á, cho nên là cái việc mà sẽ, ơ cái mục đích chính của mình là sẽ đi du học đi, ờ, thì nó lại tiếp tục kéo dài và nó vẫn bị trì hoãn á, ừm, cho nên mình thấy cái đó là bị ảnh hưởng nhiều nhất luôn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm ừm, rồi mình hiểu rồi. Ờ, vậy bạn có ai để mà bạn chia sẻ hay là bạn đã tâm sự những cái điều như thế này với ai chưa?
Ờ, thật ra thì, ờ, mình cũng, kiểu, ơ, cũng nói nói sơ qua thôi á, chứ không có phải là, kiểu, tâm sự, ờ, hết mọi việc với lại, ờ, những người bạn thân của mình á. Thực ra thì vẫn có nhưng mà mình hông có nói rõ ràng cụ thể mà mình chỉ bảo là "Dạo này mình cảm thấy buồn, rồi mình cảm thấy là trống rỗng," rồi này nọ thôi, với lại là mình hiểu là, ừm, những người bạn của mình cũng có cái công việc với lại có cuộc sống riêng ấy, cho nên là cũng, ơ, cũng cũng nói chút chút thôi à.
Ừm, ừm. Rồi, mình hiểu rồi. Có nghĩa rằng là, ờ, bây giờ là tạm thời là, gọi là, một mình bạn là đang, a, à, loay hoay với những cái cảm xúc như thế này và rất là ít chia sẻ với người khác, đúng không? Và cũng chưa tìm được cái nguồn nào để mà hỗ trợ cho mình. Ừm, mình hiểu rồi nha. Ờ, đầu tiên thì thực sự là mình rất là muốn là, à, khuyên với bạn và nói với bạn rằng là có thể rằng là cái cái nguyên nhân chính là khiến cho bạn có cái cảm giác trống rỗng như gần đây ấy, có thể là do cái cú sốc về tình cảm mà mà bạn vừa mới đang trải qua đó, nó vẫn chưa được giải quyết này. Cho nên là bạn cũng hàng ngày bạn vẫn đang cứ buồn, đúng không? Cho nên là bạn cảm giác như là mình mình vẫn chưa có thể là, ờ, hoàn toàn là, ờ, chấp nhận là quay về với ừ, chưa thể chấp nhận là và có thể quay lại với hiện tại này. Đó, quay lại với hiện thực. Thành ra là lúc nào bạn cũng cứ mông lung, mông lung. Bạn, à, bạn hay suy nghĩ rồi lại bạn bạn bạn buồn nữa, bạn không còn tâm trạng để làm những cái công việc khác nữa. Đó! Ừm, cho nên là, à, có lẽ là cái ừ, làm sao hả bạn?
Ừm. Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. Đúng rồi á. Thoát ra khỏi cái cảm xúc đó luôn. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi á. Ừm, kiểu Ừm, kiểu kiểu người ta có cuộc sống mới á. S sau đó là chỉ chỉ còn một mình mình là, kiểu như là, cảm thấy trống rỗng trong trong trong bên trong mình thôi đấy. Ờ. <laughs>
Ừm. Đó. Ừm, đúng rồi, đấy. Cho nên là cái gốc rễ là ở đây là mình sẽ phải giải quyết là cái vấn đề như thế này này, thì cái cảm giác này của bạn nó mới hết được, đúng không? Thì, ờ, bây giờ đi, thì, ờ, bạn hãy bắt đầu là, à, những cái điều mà bạn đang còn rất là luyến tiếc về mối quan hệ như thế này là điều gì này, bạn có thể bắt đầu hãy viết nhật ký ra đi này. Đó, sau đó rồi để giải tỏa cái cảm xúc của mình này. Đó, sau đó thì bạn hãy bắt đầu là, ờ, ừm, tự nhủ lại với bản thân rằng là, ờ, ờ, cái chuyện này thì cũng đã qua rồi này, ờ, cho dù mình có buồn hay có như thế nào thì nó cũng đâu có giải quyết được điều gì, đúng không? Thì thôi thì hãy vui vẻ đi. Ờ, ít nhất thì là cho bạn ấy là, ờ, đi đến một cái nơi mới thì bạn ấy sẽ có một cái tương lai mới tươi sáng hơn, đúng không? Thì thôi mình hãy quay về với hiện quay về với hiện tại của mình và sống cái, ờ, niềm vui của mình. Đấy, và nay à, đến hoặc có thể là, ờ, nay mai thôi thì bạn cũng sẽ là, ờ, sớm lại bắt đầu với một cái mối quan hệ mới thôi, đúng không bạn? Đấy, thì bạn có thể thử áp dụng cái cách này xem sao.
Ờ. Ừm. Ồ. Ừm. Ờ. Ừm. <laughs> Ừ. Ờ, cái cách của bạn, kiểu, bạn nói ra một cái cái mình bừng tỉnh luôn ấy. Kiểu như á, là, à, tại vì á, là mình cũng còn cái cuộc sống của mình nè. Tại sao mình cứ suy nghĩ về về cái mối quan hệ đó hoài vậy? Rồi nó sẽ ảnh hưởng đến những cái hệ lụy sau là về những cái mà mục tiêu mà mình đã đặt ra. Ô kê, bây giờ mình sẽ ghi nhật ký và ghi liệt kê ra những cái gì mà mình cần phải làm trong một ngày. Sau đó là mình phải tuân thủ theo nó, thì nó sẽ, ơ, tốt hơn với mình, với lại nó kỷ luật hơn với mình á, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, mình biết rồi. Ờ, và thực sự rằng là, ờ, bây giờ ấy, cái điều quan trọng là bạn bắt đầu phải quay về với chính bản thân mình và chăm sóc, ờ, gọi là, chăm sóc cái nh những cái á, điều xung quanh mình đây này, về giấc ngủ này, về ăn uống này và cố gắng là vận động nhẹ nữa này. Đó, và đặc biệt nữa là hãy cố gắng là kết nối với mọi người nhiều hơn này, à, chia sẻ tâm sự với mọi người nhiều hơn này, rồi ra ngoài kia kết bạn rồi đi chơi nhiều hơn nữa. Đó, nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy là dần dần là sẽ cảm thấy vui hơn, và bắt đầu là, à, kết nối lại được với cái cái cảm xúc của chính mình hơn này. Đấy, và biết được rằng là cái cái niềm đam mê của mình là gì này, đặc biệt là tập trung vào cái sở thích về niềm đam mê của mình ấy chứ, đúng không bạn? Đó, thì bạn có thể là, à, bắt đầu như vậy đi.
Ừm. À. <laughs> Ờ. Ừm. <laughs> Ừm. <laughs> Đúng rồi. Vậy thì niềm đam mê của mình là ăn á. <laughs> Ô kê, mình sẽ tập trung vào vào kiểu ăn uống và và làm việc sáng tạo về mảng, a, giáo dục của mình nữa. <laughs> Ô kê, mình sẽ tập trung lại một lần nữa. Ừm.
Ăn hả? Ô. Ôi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Nhưng mà nếu như, nếu <laughs> ờ, nhưng mà nếu mà ăn, a đam mê là ăn thì thực sự cũng khá là nguy hiểm nữa nha. Ờ, ăn cả ngày thì, ừm, có lẽ là, ừm, về sau thì cái việc giảm cân của bạn là nó cũng sẽ rất là mệt nữa. Đó, nên nên thôi nếu mà có ăn thì cũng ăn nhẹ thôi, bạn nha. <laughs>
<laughs> Ừ. <laughs> Để tăng cân quá. <laughs> Ừm. Ô kê, <laughs> chắc là mình vừa sẽ là, kiểu như là, vừa ăn uống mà vừa vận động nhẹ luôn ha. Kiểu như cho nó hông có ảnh hưởng với lại là làm cho cái đầu óc của mình nó thoáng hơn. Nó suy nghĩ, kiểu như là, ờ, không còn, à, kiểu, chật hẹp nữa á, kiểu vậy á.
Ô kê.. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Thì, ờ, thực sự là có rất là nhiều điều mà có rất là nhiều cách để mà bạn có thể là, ờ, tạo niềm vui mà, đúng không bạn? Đấy, bạn có thể là đi, ờ, chẳng hạn như là bạn chỉ cần là đi bộ ở công viên chẳng hạn, đó, tranh thủ đi. Ờ, rồi đi xa đi hít thở ở thiên nhiên, khi mà bạn ở gần thiên nhiên thì chắc chắn là lúc đó là bạn sẽ cảm thấy là rất là thoải mái và yên bình nữa. Và cũng giống như là, kiểu như là, mình được chữa lành ấy. Nếu mà có điều kiện thì bạn tranh thủ bạn đi du lịch chẳng hạn. Đấy, thế thì nó cũng là một cái biện pháp là khiến cho tinh thần của mình là rất là, à, thoải mái và còn rất là vui. Người ta gọi là, à, nâng cao cái cái mức rung động lên, nâng cao tần số lên đấy bạn. Đó, theo cái cái ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay ấy. Ừ, đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. Ồ, ê Ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi, chắc là mình sẽ đi du lịch. Ô kê, thì những cái những cái lời khuyên của bạn ấy, kiểu như là, nó nó rất là sát với thực tế, với lại, kiểu như á, là nó nó giúp mình gỡ được cái nút thắt cho mình rất là nhiều luôn á. Cho nên cảm ơn bạn rất là nhiều ha.
Ừm ừm. Ừm, không có gì đâu bạn nha, vui vẻ lên ha.